Ya, benim, eee, şöyle bir durumum var. Bir süreden beri, eee, aslında kafama taktığım bir durum ama, eee, yani, şu anda yeni bir yerdeyim, yeni bir ülkedeyim ve, eee, hâlâ daha, eee, istediğim gibi beslenme ve uyku düzenimi bir türlü, eee, istediğim tempoda oturtamıyorum ve çok fazla verim alamıyorum. Eee, yani, birkaç kez denemelerim oldu. Aslında, eee, Türkiye’deyken bayağı, eee, yani, eee, sabit standart bir hayatım vardı ama ülke değiştirmekten dolayı mı artık farklı bir ortama girmekten mi bilemiyorum. Eee, şu anda istediğim, eee, seviyede gidemiyorum. Bu noktada da seninle, eee, bir konuşmak istedim. Hatta bu konuda, eee, tavsiyelerin varsa da bana gerçekten çok yardımcı olur.
Anlıyorum. Olabilir. Ya, öncelikle, eee, bu durumda böyle hissetmen çok, eee, normal ve seni çok iyi anlıyorum. Sonuçta, eee, yer değişikliği, emm, belki eskiye özlem, bunların hepsini birleştirdiğimizde, eee, bunlar çok doğal ve, eee, olabilir şeyler. Eee, bu konularda zaman zaman bu şekilde hissedebiliyoruz. Öncelikle sana bazı sorular sormak istiyorum, hani, daha iyi seni anlamak ve daha iyi derinleştirmek adına. Eee, böyle günlük yemek ve uyku saatlerin nasıl değişiyor?
Evet. Doğru. Tabii ki. Eee, yani, şu anda aslında çok değişken. Eee, bir türlü şeye oturtamadım, sabit bir sisteme oturtamadım çünkü özellikle, eee, işimden dolayı çok dengesiz bir hayatım var yani bazen sabah çok erken başlıyorum, eee, bazen, eee, öğleden sonra başlıyorum. Eee, yani, bu, eee, sebepten dolayı hem beslenmem çünkü, eee, şimdi bizim şirketin içerisinde şöyle bir durum var. Eee, gittiğimiz zaman, işte, bizim, eee, yemek saatlerimiz, eee, çok değişken olabiliyor. İşte, bazen sabah 10'da öğlen yemeğine çıkıyorum, bazen akşam 5'te yemeğe çıkıyorum. Baş başladığım saate göre değişiyor. Tabii, bir de şirket içerisinde herkes böyle bir anda, eee, şeye çıkmıyor, eee, yemeğe çıkmıyor, eee, hepimizi sırayla gönderiyorlar gibi bir sistemi var. O yüzden beslenme düzenim de çok, eee, sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor. Yani, eee, her gün farklı bir düzenim var diyebilirim. Uyku da keza, yani, bazen, eee, gece geç saatlere kadar oturuyorum. E, işte, filmdi, diziydi falan, eee, bunlara çok fazla sardım bu aralar ve, eee, yani sağlıklı bir, eee, uyku düzenim de yok şu anda.
Doğru. Anladım. Evet. Evet, aslında söylediğin bütün bu, eee, şeylerin hepsi eee, nin birleşimi bu düzensizliğe yol açıyor gerçekten. Çünkü dediğin gibi şirkette de, eee, bazı böyle düzensiz hâllerin varmış, anladığım kadarıyla ve, böyle, eee, bunlardan kaynaklı bunu hissetmen çok normal ve çok doğal ama şöyle düşün, yani, şu anda farklı bir, eee, yere taşındın, eee, önceki hayatını bıraktın. O yüzden, hani, bunların olması çok doğal ve çok normal. Şimdilik biz buna odaklanalım. Eee, onun haricinde, evde, böyle, yemek hazırlama süren nasıl oluyor? Markete yakın mı, eee, kaldığın yer?
Doğru. Tabii ki. Eee, yani, bulunduğum yerde aslında şöyle, eee, şimdi şirket bana bir ev tahsis etti, oda tahsis etti, daha doğrusu. Eee, yani, şey yurt dışına gel gelenlere genelde böyle bir şeyi var. Eee, yan hak gibi, eee, diyebilirim, eee, yani, bulunduğum yerde evet, eee, bulunduğum çevrede, eee, marketler var. Eee, bunların birkaç tanesine de hatta gidip baktığım oldu ama tabii, yani, şimdi, eee, benim, eee, bulunduğum ülke Portekiz ve Türkiye'den Portekiz'e geldim ben. Eee, yemek kültürü, işte, marketteki ürünler, tabii ki ortak ürünler falan var ama, eee, bazen, böyle, çok aradığım ürünleri tabii ki bulamıyorum. Eee, yani, eee, ama, işte, alternatif, eee, yani, çok fazla açıkçası araştırma da yapmadım ama, alternatif belki bulabilirim. Eee, onların çünkü biraz yemek kültürü de farklı ve birazcık açıkçası ön yargılarım da var. E, mesela, eee, şey çok fazla işte deniz ürünleri vs. falan çok fazla. Ya, ben normalde deniz ürünlerini falan çok severim ama, e, tabii, yani, eee, Türk mutfağına göre diyebilirim. Hatta annemin, eee, mutfağına göre diyebilirim. Eee, işte, bu da, işte, o, eee, farklılıkları ve aslında artık göz önüne almadan ne bulursam, eee, ye şeklinde de ilerlemek de pek istemiyorum. Eee, çünkü biraz yemek konusunda da seçiciyim. Ama tabii, yani, markete erişimim var ve, eee, belki biraz araştırma yaparsam bir şeyler bulabilirim.
Güzel. Anlıyorum. Kesinlikle. Evet. Haklısın. Evet, eee, kesinlikle doğru söylüyorsun yani çünkü hem markette birden fazla seçenek oluyor genelde hem de dediğin gibi, eee, belki annenin yemeklerini özlemen bile, hani, bu konuda seni destekleyebilir, motive edebilir. Bence bu noktada motiveni kazanmanı sağlayacak şeyleri yapmamız aslında senin için daha iyi bir adım olabilir. Peki, böyle, emm, beslenme haricinde uyku düzenini aslında ben öğrenmek istiyorum. Uyku sorunun var mı? Nasıl ilerliyor?
Doğru. Tabii. Ya, şimdi şöyle, ben buraya geldiğimden beri adam akıllı bir, eee, uyku düzeni oturtamadım aslında. Eee, bazen, eee, yani, özellikle sabah erken çalıştığım saatlerde, hani, geç yatmaya alışık olduğumdan dolayı, eee, ister istemez, eee, yani, uykum çok az oluyor. Mesela 3 saatlik, 4 saatlik uyk uykuyla işe gittiğim oluyor. Tabii bu, yani, şeye de, eee, bayağı bir etki ediyor. Yani, eee, iş zamanında da performansıma bayağı bir etki ediyor. Sonrasında ne yapıyorum? Eve geliyorum işten sonra bir, en azından bir 1-2 saat, 3 saat uyuyorum. Sonra tekrar kalkıyorum. İşte, kaldığım yerden, ne bileyim, bir film izliyorum ya da arkadaşlarımla buluşuyorum, eee, ama yine, eee, yani, bu düzeni oturtamadım diyebilirim.
Peki. Evet. Evet, yani, aslında çok normal, bu düzene alışmak hem zaman istiyor hem de emek istiyor. Ama şu an bu durumda olman çok doğal ve çok normal. Eee, yani, yerel yemeklerle tanışman nasıl? Yani, yerel yerer şu anda o saate uyumaya çalışıyorsun, aynı zamanda, eee, yemeklere uyum sağlamaya çalışıyorsun. Bunların, emm, aradaki dengeyi nasıl sağlıyorsun?
Evet. Eee, yani, şöyle, aslında burada denediğim ve hoşuma giden şeyler oldu, tabii ki. Eee, bazı böyle hamur işi t hamur işi tarzı şeyleri çok fazla yapıyorlar, çok fazla seviyorlar. İşte, içine nedir, balık kullanıyorlar, patates kullanıyorlar. Böyle, değişik değişik tarifleri var. Iıı, b ya, bunlar aslında çok hoşuma gitti ama, ııı, ben de, eee, şeyi çok fazla tercih etmiyorum. Hamur işi çok fazla yemek istemiyorum çünkü, eee, bir yandan, eee, spor da yapmak istiyorum. Spora da başlamak istiyorum. Hatta şu anda, eee, yani, spor salonlarına da bakıyorum, eee, hangisi uygun olur diyerekten. Eee, ya, daha böyle protein ağırlıklı, daha böyle düzgün, eee, beslenme düşüncem var. Böyle bir düzene geçmek istiyorum ama tabii, eee, yerel yemekler de denemedim mi, denedim. Eee, farklı farklı işte birkaç, eee, arkadaşlarımla, eee, restorana gittim. Hani, beğendiğim şeyler oldu, beğenmediğim şeyler oldu ama tabii ki, yani, hayatıma ne kadar sokarım? Eee, sonuçta, yani, eee, beslenmek istediğim, yapmak istediğim bir düzenim var. Eee, özellikle sporu düşündüğüm zaman, eee, ama, hı, yani, yakın zamanda bunu bir düzene sokmam gerektiğimin de farkındayım.
Tabii. Kesinlikle. Doğru. Güzel. Kesinlikle. Yani, aslında güzel bir noktaya değindin. Spor, eee, şu anda hayatının belki de en önemli dönüm noktalarından bir tanesi olabilir. Çünkü hem beslenme ve hem de uyku düzenini, eee, bir yola sokabilmek için, bir, eee, düzenleme içerisine girebilmen için sporla, eee, destekleyebilirsin. Yani, anladığım kadarıyla, gerçekten bu problem senin hayatını şu anda çok fazla etkiliyor ama bunun çok normal ve doğal bir, eee, ımm, süreç olduğunu hiçbir zaman unutma. Emm, <swallows> bu yüzden seni anladığımı, gerçekten anladığımı bilmeni isterim. Aynı zamanda tavsiyeye gelecek olursam, gerçekten şöyle di diyebilirim: Eee, yemek için, eee, basit ve taşınabilir, eee, öğünler planlayabilirsin. Mesela, atıyorum, her gece yatmadan önce, eee, bir sonraki günün ne yapacağını, atıyorum, o gün annenin annenin yaptığı bir yemek canın çekti. Onu programına dâhil edip daha sonrasında gün içinde bunu, eee, hayatına geçirebilirsin. Aynı zamanda, eee, uyku düzeni için de belki kendine küçük küçük hedefler koyabilirsin, yani, adım adım ilerleyebilirsin. Çünkü bu a küçük adımların ilerisinde daha büyük bir, eee, tabloyla karşılaşacağını düşünüyorum. E, sonuçta, hani, böyle, küçük küçük başlarsın, daha sonrasında büyük bir, eee, adıma dönüşebilir bunlar. Eee, uyku için de zaten büyük ihtimalle çalıştığını söyledin. Eee, erken kalkıyorsundur. Erken kalkmak çok güzel olur, hem beden sağlığın için hem de spor sağlığın için ama, hani, gece de geç yatmayı, geç yatmamaya özen gösterirsen bence düzen düz gerçekten düzenli bir hayata geçmiş olursun. Eee, onun haricinde spora, aaa, desteklersen, sporla da desteklersen bence iyi olabileceğini düşünüyorum. Spor yapmayı seviyor musun?
Kesinlikle. Çok etkiliyor. Anladım. Evet. Doğru. Kesinlikle. Doğru. Eee, yani, spor yapmayı istiyorum. Normalde sevdiğim bir şey ama geldiğimden beri, eee, açıkçası yapmadım. E, bu arada, yani, şey, eee, vermiş olduğun tavsiyeler çok güzel, çok beğendim. Eee, özellikle şu, eee, beslenme konusunda, eee, önceden hazırlama, eee, meselesi benim kesinlikle yapmak istediğim bir şeydi ki annemin yaptığı yemekler, eee, kesinlikle bunları denemek istiyorum. En azından benim yapabileceğim basit şeyler ve mesela şeyi çok yapmak istiyorum: Kuru fasulye pilav <chuckles> açıkçası çok özledim. Yani, çok basit bir, iii, şey aslında ama, eee, normalde, işte, insan, eee, bazı şeylere ulaşabiliyorken, eee, ona ulaşamadığında onun hayatında ne kadar yer ettiğini de anlıyormuş. Eee, belki bununla alakalı şey yaparım yani bir 3-4 günlük, üüü, bir şey oluştururum, eee, yemek planı oluştururum ya da yemek yaparım ve bunu da, işte, senin dediğin gibi bir yemek kapları alıp, eee, özellikle sağlıklı olması açısından, eee, cam kap alıp, eee, bunu mesela buzdolabında, eee, tutmak benim için gayet mantıklı olabilir, eee, ve, işte, canım istediği zaman hatta, iii, şeye de götürebilirim, emm, iş yerine de götürebilirim. Çünkü iş yerinde insanları görüyorum, evden yemek yapıp getiriyorlar ve, işte, orada çünkü sevmediğim yemekler falan çıkıyor. Çok tatsız tuzsuz, eee, değişik lezzette yemekler çıkıyor. Yani, eee, bayağı faydalı, iii, olacak gibi duruyor. Yani, eee, genel olarak aslında vermiş olduğun tavsiyeler benim için bayağı faydalı. Keza, eee, uykuyu da düzenine sokmak, eee, kesinlikle benim için önemli bir konu çünkü, eee, hayatın, eee, aslında ya 3 basamak şeklinde yani spor, egzersiz, işte, yemek ve uyku bunu bir arada götürürsen aslında, eee, performans alıyorsun. Ben bunun farkındayım. Türkiye’deyken, eee, aslında çok güzel düzenim vardı. Eee, ben çok teşekkür ederim vermiş olduğun tavsiyeler için. Eee, bunları
Evet. Çok güzel. Haklısın. Kesinlikle. Anlıyorum. Evet. Çok güzel. Ne demek ya, umarım, eee, yararlı olabilmiştir. Yani, hiç hiçbir zaman şunu unutma, seni herkes eee, herkes bu, eee, süreci yaşıyor ve seni çü gerçekten çok iyi anlıyorum ama böyle adım adım her şeyi düzenlersen, adım adım bir şeyleri değiştirmeye çalışırsan ve ö en önemlisi bence bir şekilde plan yaparsan, plana da uyarsan her şeyin ben olabileceğini düşünüyorum. E, yeteri kadar, hani, eee, bunu hayatına, eee, adapte edersen güzel adımlar atacağını düşünüyorum. Stresten uzak kalmanı diliyorum. Eee, uyku düzenini de, eee, bir şekilde yerine oturtturmanı diliyorum.
Evet. Eee, çok teşekkür ederim. Ya seninle konuşmak bayağı bir rahatlattık da rahatlattı açıkçası beni. Eee, umuyorum, eee, benim için, eee, faydalı olur ve, eee, kısa sürede istediğim düzene kavuşurum. Çok sağ ol.
Çok sevindim. Umarım. Çok sevindim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.